Heu, <blows air> <tsk> oui et non. À la fois oui, parce que c'est un peu blasant, quoi, en fait, heu, le on peut penser que les séries sont un peu interchangeables, voilà
C'est du vu et revu, quoi.
et à la fois j'en ai pris mon parti. Heu, <chuckles> voilà, heu, là, je viens de commencer une nouvelle série où c'est, mais typiquement ce que tu viens d'expliquer.
OK. <chuckles> OK.
Heu, bon, alors c'est un peu autre chose, mais c'est, heu, une fille qui qui a pas d'argent, qui a obtenu une bourse pour aller dans une école prestigieuse où en gros, il y a que les enfants de ministres qui y sont, et bien sûr, elle tombe amoureuse du mec, heu, qui est amené à être l'héritier d'une, heu, d'une marque ultra prestigieuse, boursée, en heu heu, cotée en bourse, et cetera.
OK.
Donc très clairement, c'est du vu et du revu.
OK. Est-ce que c'est pas À Contresens?
Heu, non, même si je l'ai vu aussi. <laughs>
OK. <chuckles>
Hem, en fait, heu, celle-ci, c'est mmh, heu, Max Maxton Hall, heu, où voilà, on se trouve dans un lycée, tout ça
Ah d'accord.
et donc heu, bah après avoir vu, heu, À Contresens, je s cherchais un petit peu quoi regarder et heu, je me suis lancée là-dedans, voilà j
Dans le fil quoi, parce que tu as pris goût. <chuckles>
Ouais, et puis je me suis la lancée là-dedans sans trop y croire. Heu, mon mari m'a dit: «Bah qu'est-ce que tu vas regarder?» et pour de vrai, je lui ai répondu: «Oh! Du grand classique hein, vraiment c'est du traditionnel, heu, <chuckles> des séries comme on en a déjà vues» et pourtant, en 2 jours, j'ai fini la saison. Oui, bon, a
OK. Ouais. OK. Ah oui. Tu as vraiment aimé quoi, tu t'es vraiment accrochée à la série.
Oui! Heu, bah ouais, en fait l bah, comme je disais, là c'est le l'épisode de fin se termine et et j'ai trop envie de d'enchaîner.
Mmh mh.
Heu, il y a aussi, heu ce qui aide un petit peu, c'est, heu, le petit bouton qui apparaît, heu, en bas. <chuckles> «Lancer l'épisode suivant?» bah oui, très clairement, heu, je clique dessus et puis c'est parti.
Oui. Ca et alors là c pour s'arrêter, ça aide pas quoi.

Oui, ben là, en fait, heu, la série que je parlais, heu, Maxton Hall, en fait, heu, elle m'intéressait pas du tout. Heu, ça fait un moment que j'ai, heu, Prime, et elle m'intéressait pas. J'ai vu que la saison 2 était sortie, heu, et donc je me suis dit: «Bon, bah <scoffs> au moins j'aurais 2 saisons d'un coup et puis si ça me plaît pas, ça me plaît pas». Bon, en fait, ils faisaient juste la promo et la saison 2 n'est pas encore sortie, donc je me suis fait avoir.
OK. OK. Pourquoi pas? OK. Ah oui.
Mais je vais pas attendre trop longtemps. <snorts> Point positif.
OK.
Mais c'est clair que c'est je je préfère aussi, heu, regarder, heu bah, plusieurs saisons en fait, ne pas avoir à attendre 1 ou 2 ans, heu, entre chaque épisode
Ouais.
entre chaque saison.

C'est ça. Alors j'essaye, pour me limiter un petit peu, de me dire: «Bon, je regarde, allez, les 10-15 premières minutes de l'épisode, heu, pour avoir la réponse à la question, heu, de de ce qui s'est arrêté et j'arrêterai au bout de 10-15 minutes». Bien sûr, je n'arrête pas.
Ça, c'est le piège. Oui, 40 minutes plus tard, tu es là, quoi. <chuckles>
C'est ça et et mmh, en vrai, ce qui m'arrête, c'est, heu, c'est l'heure. Hem, c'est le fait
OK. Quand tu vois qu'il est, heu, 23:00.
C'est ça. Là, je me dis: «Non, là, ça commence à un petit peu à déconner». Quand quand je vois que mon mari est parti se coucher depuis, heu, 1 heure et que moi j'avais dit: «Non non, mais j'arrive!»
Ouais.
Et qu'en fait, heu, <chuckles> je suis toujours pas là. Là, voilà, je me dis que j'abuse. Donc hem, j'essaye de me limiter mais je trouve qu'on n'est pas vraiment aidés. <chuckles> Après, c'est le but, hein, forcément. <chuckles>
OK. Oui.Ah oui, bah, plus on a de personnes qui vont rester à binge watcher des séries, plus ça rapporte en fait.